สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม สบายดีไหมครับ?
สบายดีค่ะวันนี้ ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะ <chuckles>
โอ้โฮ! ดีเลยครับ <chuckles> แล้วอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับ กินข้าวเช้าสำคัญมากเลยครับผม อืม
เป็นไงบ้างคะ? <chuckles> ได้ ๆ ได้ เป็นไงบ้างคะ สบายดีไหมคะ?
ครับ ดีมากเลยครับผม วันนี้สดใสมากครับ เช้าวันจันทร์นะครับนะ วัน ส เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีเลยครับ อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เอ่อ เริ่มต้นสัปดาห์ วันดี ๆ ใช่ ๆ <chuckles>
ใช่ <chuckles> ครับ
ค่ะ แล้ว ค่ะ แล้วอันนี้ปกติ ชอบ ชอบไปเที่ยวไหมคะ?
ชอบไปเที่ยวไหม? โอ้โฮ! เที่ยวบ่อยเลยครับผม
ค่ะ แล้ว แล้วมีแบบที่ไหนแบบทำให้รู้สึกแบบ อุ๊ย! มันว้าว มันทึ่งมาก แบบประทับใจสุด ๆ ไปเลยไหมคะ?
อืม ว้าว! มันทึ่ง คือในด้านไหน คือวิถีชีวิต อ่า เทคโนโลยี หรือว่าด้านไหนดีครับผม อะไรก็ได้ใช่ไหม?
เอา อะไรก็ได้ แบบที่แบบรู้สึกว่า เฮ้ย ชอบมากอะไรแบบนี้ ใช่
ถ้า ถ้าอะไรก็ได้เนี่ย ถ้าผม ผมเป็น ชอบพวกแบบ backpacker อะครับ <chuckles> อา ๆ ก็เลยน่าจะเป็นในประเทศอินโดนีเซียนะครับผม ที่ผมว่า มันทำให้ผมตกผลึก แล้วก็ความคิดเปิดกว้างมากขึ้น นะครับผม <chuckles>
อ๋อ ค่ะ อืม เหรอคะ? ค่ะ อืม ก็คือแบบเป็นแนวธรรมชาติ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ? อืม
อืม ใช่ แนวธรรมชาติ แล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ย มันทำให้รู้สึกว่า
อืม ค่ะ
โอ๊ย เกิดมาประเทศไทยรู้สึกภูมิใจมาก รู้สึกดีมากเลยที่เรา เออ เกิดประเทศไทยนะครับ ถ้าเราอยู่ในประเทศที่แบบประเทศที่กำลังจะพัฒนา แต่ในสภาวะเศรษฐกิจ อ่า ยังแบบว่า คน เขาเรียกยังไงดีอะ เหมือนกับว่า สังคมเหมือนสังคมอินเดียอะครับผม อืม ใช่
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ โอเค เข้าใจ ก็ คือ ย เขามีแบ่งชนชั้นไหมคะ หรือว่ายังไง?
อืม โอ้โฮ! แบ่งชนชั้นยิ่งกว่าบ้านเราอีกครับผม คนรวย โอ้โฮ คนรวยนี่รวยมาก คน คนจนนี่ โอ้โฮ จนสุด ๆ เลยครับ อืม
<laughs> อ๋อ โอเค เข้าใจ อืม ค่ะ อืม อันนี้ถ้า ถ้าชอบสถานที่ ที่รู้สึกแบบทึ่ง ชอบ ประทับใจมาก น่าจะเป็นที่ Switzerland เพราะรู้สึกว่า ธรรมชาติมันสวยแบบ Oh my God มาก <chuckles> ก็แบบมันสวยค่ะ
ว้าว! วอย ว้าว มัน อือ ใช่ คือ มัน ผมว่าดู ดูในรูปหรือวิดีโอ มันก็ทำให้รู้สึกว่า โอ้ มันสวยจริง ๆ แล้วอย่างนี้ที่เราไปเห็นนี่กับตานะ มันทึ่งมาก ๆ เลยครับผม อืม
อืม ค่ะ ใช่ เออ ใช่ ๆ คือ คือเวลาเห็นจากในรูปที่คนอื่นถ่ายมา ตอนแรกก็คิดว่า เออ แบบ เพราะว่าเขาอะแบบถ่ายรูปดี ถ่ายรูปสวย แต่แบบพอเราไปจริง ๆ แล้วคือมันแบบ เออ มันก็สวยแบบนั้น นั่นแหละ ก็เลยรู้สึกว่าชอบมาก ก็เลยแบบ ธรรมชาติสวยแล้วก็แบบว่า เออ มันทำให้เราแบบอยากเดินแบบ มันจะเป็นที่ ที่ไปอะค่ะ มันจะแบบมีเหมือน มีหลาย ๆ หมู่บ้านเนาะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้กันมาก ก็คือบางที่อะ แบบมัน มันต่อกัน เราก็จะเดินลัดเลาะเขาอย่างเงี้ยมาได้ แต่ว่าทางไม่ลำบาก
ว้าว สวยใช่ไหม? อะฮะ อืม อ๋อ โอ้โฮ ดี โอ๊ย! hi hiking ไหมครับ ผมว่า โอ้โฮ น่า น่าไปเลยนะครับ ถ้าเป็นอย่างงั้นคือลัดเลาะภูเขา ลัดเลาะแม่น้ำ อย่างงี้ มันไปตาม ตามเมือง เมืองต่างๆ ใช่ไหมครับ?
อืม กลัว ใช่ ๆ ๆ กลัว ใช่ ๆ คือเขาก็จะมีแบบว่า คือมันก็มี trek hiking แบบ ก็คือแบบจริงจังก็มีค่ะ แต่แบบที่เราเดิน ค แบบกลับ กลับที่ ที่พักอะค่ะ ก็คืออยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะ ก็ประมาณชั่วโมง ชั่วโมงครึ่ง อะไรแบบเนี้ย ก็คือมันไม่ได้ลำบาก เลย ก็แบบว่าค่อย ๆ เดินมาเรื่อย ๆ แบบ เออ ก็เห็นธรรมชาติ ผ่านภูเขา ผ่าน เอ่อ ไอ้ลำธารบ้าง อะไรแบบเนี้ย เออ
ครับ อา ครับ อืม ครับ โอ้โฮ! ผมว่าดีมากเลยนะครับ <laughs> อยากไปบ้างจัง คือ
แล้วอากาศ เออ สวยมากต้องไปนะคะ อากาศก็ไม่ร้อน แบบโอเคอะ แบบมัน มันน่าเดิน แบบทุกอย่างมันเอื้ออำนวยไปหมดเลย
ครับ อ๋อ โอเคเลยครับ ถ้ามีโอกาสเลย ผมน่าจะต้องไปดูสักครั้งแล้วล่ะ
แล้วก็ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ ก็ที่ไป ก็จะเป็น Lauterbrunnen กับ Grindelwald อะไรพวกนี้ค่ะ มันจะอยู่ในละแวกเดียวกัน อืม Grindelwald แวะ
Grindelwald ใช่ไหมครับ โอ้ คือ คือเดิน สามารถเดินลัดเลาะ โอ้โฮ ผมว่าแบบ อ ดูในรูปก็แบบสวยมาก แล้ว แล้ว แล้วนี่เดินลัดเลาะ อ ส กัน สูบอากาศ แล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบข้างนะ โอ้โฮ ผมว่ามีความสุขมากเลยอะครับ
ใช่ ๆ ใช่ คือ ใช่ ๆ คือ รู้สึกเลยว่า ว่า fresh air อะ จริง ๆ มันเป็น ยังไง มันแบบ มันไม่เหมือนในบ้านเราเลย คือแบบ อันนั้นคือมันแบบ มัน เฟรช จริง ๆ แบบมัน
<laughs> อะฮะ เข้าใจเลยครับผม อืม
เออ มันแบบ มันกล้าแบบสูดหายใจได้เต็มปอด อะไรแบบเนี้ย อืม ใช่ ๆ ใช่
เต็มปอดเลยใช่ไหมครับ แบบอากาศบริสุทธิ์จริง ๆ นั่นคือแบบว่าความหมายของอากาศบริสุทธิ์จริง ๆ ใช่ไหม? โอ้โฮ
ใช่ แล้วในลำธารเขาก็แบบน้ำใส แบบใสมาก อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ครับ อืม
ก็คือแบบมัน
มีปลาแซมอนไหมครับ ว่ายน้ำ <laughs>
<chuckles> ยัง ยังไม่เจอแซมอน <chuckles> เออ ใช่ ล
อ๋อ น้ำใสจนเห็นปลาเลยไหมอะ คือ ที่นั่นน่ะครับ?
ก็ ก็เห็นอยู่นะคะ แต่แบบว่าเหมือนที่ไปตอนนั้นแบบน้ำมันค่อนข้างแรงเนาะ เพราะว่าเราไป ตอนนั้นมันก็แบบมีฝนตก มีหิมะ แบบ มันก็คือ แบบช่วงยังไงอะเรียกไม่ถูก มันไม่ใช่หน้าร้อนเสียทีเดียว แต่มันก็ไม่ใช่หน้าหนาวเสียทีเดียว ไรแบบเนี้ย
อ๋อ ครับ มันลายแล้วครับ อ๋อ มันอยู่ระหว่างกึ่งกลาง ใช่ไหมครับผม?
อืม ใช่ แล้วก็รู้สึกว่า ถึงจะแบบอยู่ต่างจังหวัด แบบไม่ใช่ในเมืองอะค่ะ ก็คือ แต่ว่าความอำนวยความสะดวกเขาก็แบบว่าครบครัน แบบ เอ่อ รถไฟ การคมนาคม แบบเนี้ย ก็คือสะดวก แล้วก็แบบ ใช่ ร้านอาหาร มีซูเปอร์มาร์เกตแบบ เล็ก ๆ อะไรแบบนี้ ก็คือแบบ เอ่อ มันก็ยังแบบ
อืม ครับ อืม คือสะดวกในการเดินทางใช่ไหมอะ อืม ผมว่าดี ครับ อา คือ คือ คือไม่ลำบากใช่ไหมอะ คือไปเที่ยว ณ สถานที่แบบ คือไม่ใช่ว่า เมืองหลวง แต่เป็นชนบท แต่ว่าการอำนวยความสะดวก การคมนาคมแบบเข้า เข้าถึงได้ง่าย ใช่ไหมอะ โอ้โฮ เยี่ยมเลยครับผม อืม อ
ใช่ ๆ ใช่ ๆ คึ อืม ใช่ ๆ ก็เลยแบบว่า เออ ชอบ อืม ชอบมาก แล้วก็รู้สึกแบบ เออ มันแบบ มันไม่เหมือนบ้านเราอะ คือแบบบ้านเรา คือถ้าไปธรรมชาติใช่ไหมคะ ก็คือธรรมชาติจริง ๆ แบบ คือรถก็ยังเข้าลำบาก กระเช้าก็ไม่ได้ เอ่อ มันไม่กลมกลืน แต่อันเนี้ยคือเขาทำให้ทุกอย่างมันดูแบบ มันกลมกลืน มันแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อะไรแบบเนี้ย อืม
ครับ ครับ อา อะฮะ ๆ กลมกลืนกับธรรมชาติใช่ไหม โอ้โฮ ผมว่าดีเลย ทำไม เพราะว่า อืม มันถึงเป็นประเทศที่แบบว่า อา รักสิ่งแวดล้อมนะครับ อันดับต้น ๆ ของโลกเลยนะ อืม
ใช่ ๆ ๆ อืม ก็เลยแบบว่า รู้สึกว่าชอบมาก แล้วก็แบบตอนขึ้นยอดเขา ตอนนั้นก็คือ เหมือนอยากเห็นหิมะพอดีค่ะ เพราะว่าไม่เคยเห็น ก็แบบหิมะตกพอดี ก็รู้สึก เอ่อ ช ประทับใจ ชอบ อืม ถึงจะแบบมองไม่ ไม่เห็นวิวข้างล่าง แต่แบบได้เห็นหิมะก็รู้สึกมีความสุข แล้ว
คือแบบ โอ้ <laughs> ผมว่า โอ้โฮ แบบ ครับ นะ คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมอะ มันก็ทำให้เราแบบตื่นเต้นตื่นตามากในการแบบสัมผัสหิมะครั้งแรกเนาะ
ใช่ ๆ ๆ ค่ะ เรา อืม ใช่ แล้วก็รู้สึกเลยว่า ถ้า ถ้าได้มาอยู่ที่เนี่ย คืออยู่ได้เลยแบบ คือถึงเป็นนอกเมืองแต่อยู่ ได้ <chuckles>
ครับ อืม ครับ คือ ม คือสามารถปรับตัวได้ง่ายเลยใช่ไหมครับ? อืม
เออ ใช่ ๆ เพราะรู้สึกว่า ทุกอย่างมันดูแบบ มันใช้ชีวิตง่ายไปหมดเลยอะ
อืม
อืม
น่าอยู่มากเลยนะ ค่าครองชีพแพงไหมครับที่นั่นน่ะ?
ใช่ โอ้โฮ ก็คือแพงมากค่ะ ถ้าเทียบกับบ้านเราคือมันแบบ คือ คือคนละ level แบบ จริง ๆ คือแบบแพงมาก ถ้ากินข้าวในร้านอาหารจำได้ว่า คือคนหนึ่งตกประมาณ ฿1,000 อันนี้คือมื้อเดียวอะ ใช่ ๆ แบบพวกเบอร์เกอร์ธรรมดา อะไรแบบนี้ค่ะ ก็คือแบบเกือบ 1,000
อะ ครับ คนหนึ่งมื้อหนึ่งใช่ไหมครับ? อืม ครับ อืม
ก็คือแพงมาก แต่ว่า ถ้าสมมติว่า เราสามารถทำอาหารกินเองได้มันก็จะประหยัดไปได้อยู่บ้าง
ประหยัดมากขึ้นใช่ไหม? อืม
อืม แต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทย เราก็จะชอบแบบอยากกินแซ่บ ๆ ก็จะไปซื้อมาม่าเกาหลีมา กิน
แต่ก็นั่น นั่นแหละนะครับ ใช่ <laughs> อันนี้จริง ต่อไป ต่อคือไป ไปที่ไหน ก็คือแบบว่าเราลิ้นคนไทยอะนะครับ ต้องกินแบบอะไรเผ็ด ๆ แซ่บ ๆ เปรี้ยว ๆ โอ้โฮ! <laughs> ใช่เลยครับ <laughs>
ก็จะช่วยบรรเทา ใช่ไหม อืม เออ ใช่ แล้ว แล้วมันไม่มีอะไรที่จะบรรเทาได้เลย ก็คือ ก็เลยได้กินมาม่าเกาหลี ก็คือชินรามยอน ก็ช่วยชีวิตไว้ได้ทุก ทุก ทุกวันค่ะ ถึงจะกิน อะ เออ ใช่ ๆ คือเหมือนจะแบบ ส กินอะไรก็แล้วแต่แล้วอะ ก็จะต้องจบด้วยชินรามยอนขอแบบซดน้ำซักหน่อยหนึ่ง
อืม <laughs> ก็ ก็ยังดีนะครับ ประทังชีวิตได้นะ <laughs> ครับ อืม อ้าว อากาศเย็น ๆ อือ
แล้ว แล้วไปอินโดนี่แบบมีอาหารเป็นยังไงบ้างคะ?
ครับ อาหารเหรอ คือผมว่า คือรสชาติอาจจะไม่จัดจ้านเหมือนอาหารบ้านเรานะครับ แต่ ว แต่ แต่ ก ก็ประทังชีวิตพอได้อยู่อะครับผม อืม
ค่ะ อืม ค่ะ ก็แล้ว แล้วแบบ แบบมันเผ็ด มันยังไง เหมือนบ้านเราบ้างไหมคะ?
มันเผ็ดเหรอครับผม? ถ้าบางเมนูก็คือ เผ็ดก็เผ็ดมาก คือจืดก็จืดมาก อะไร คือมัน มัน ผมรู้สึกว่า มันไม่บาลันซ์กันน่ะครับ รสชาติอาหาร หรือว่ามันอยู่ที่ลิ้นผมด้วย ก็ไม่รู้นะ <laughs>
อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม ๆ คือ มี ย ค่ะ ยังไม่ ยังไม่เคยไปอินโด แต่ว่าเคยอยาก อยากไปบาหลี
<chuckles> เหรอครับ ครับ อ๋อ ผมว่าโอเคนะครับ บาหลี มันอาจ มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว แต่ว่ารู้สึกว่า คนต่างชาติแบบเยอะจัดเลยครับผม อืม
อืม ค่ะ อ๋อ เหมือนเห็นใน
คือเหมือนพอ ๆ ได้กับ พอ ๆ กันกับพัด ภูเก็ตบ้านเรา เลยครับผม
อ้อ เออ ใช่ไหม เกาะพงัน อะไรแบบเนี้ย แบบ พ ต่างชาติเยอะมาก อืม
เออ ใช่ อืม มันทำ เมื่อก่อนเนี่ยผมว่า น่าเที่ยวกว่านะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมว่า มันไม่ค่อยน่าเที่ยวแล้วอะครับ
แล้ว ค่ะ อ๋อ เค แล้วเรามีที่ไหนที่ แบบว่ารู้สึกแบบอยากไป แต่ยังไม่ได้ ไปไหมคะ?
อืม อยากไปแต่ยังไม่ได้ไปเหรอครับผม น่าจะเป็น อืม
อืม
ป เนปาลนะครับ ที่ผมอยากไปมากเลย ป อยากไปกาฐมาณฑุอะครับ แต่
อ อือ ค่ะ อ๋อ โอเค
อ้อ คือดูสารคดีแล้วแบบมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะ ที่เรา ถ้า ร ถ้าเราได้ไป เพราะว่าแต่ละคน การเดินทางไปถึงตรงนั้นมันไม่ใช่ง่ายไงครับ ไหนจะค่าใช้จ่าย ไหนสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ไหนแล้วก็อุปกรณ์ในการเตรียมตัว โอ้โฮ มัน ไม่ใช่ ก็เลยอยากสักครั้ง ถ้าในชีวิต ถ้ามีโอกาสน่ะได้ไป ผม นั่นแหละครับ กาฐมาณฑุ
ค่ะ ๆ อืม ค่ะ กาฐมาณฑุ แล้วหลับ อยากไปคนเดียว หรือว่าชวนเพื่อนไปด้วยคะ?
อยากไปคนเดียวถ้าไปที่นั่น ผม ม มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะไปคน เดียว <laughs> น่าจะมีเพื่อนไปด้วยครับ หรือว่าอาจจะไปซื้อทริป อา อาจจะมีเพื่อนร่วมทางไป อะไรประมาณเนี้ยอะครับ
มุด โอเค อ๋อ อ๋อ โอเค เข้าใจ ค่ะ อืม แล้ว แล้วมีแบบว่า เคยแบบชวนเพื่อนไปไหม ว่า อุ๊ย! มี แพลน อยากไปเนปาล มีใครสนใจไหม?
อ๋อ ก็เคยนะครับ คือไปเที่ยวเนี่ย อิ อินโดนีเซียด้วยกัน เนี่ยแหละครับ ก็เลย อะฮะ คือก็ประสบการณ์แปลกใหม่นะครับ แต่ละสถานที่ ที่เราไปเนี่ย มันทำให้เราแบบเปลี่ยนมุมมองนะ เปลี่ยนความคิดเราไปได้เยอะเลยอะครับ อืม ใช่ไหม? ถ้าเรา อืม
อ๋อ โอเค ค่ะ อืม ๆ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ ถูกแบบว่า เพราะว่าแบบ ค่ะ ได้แบบไปเห็นเมืองต่าง ๆ เนาะ มันแบบ มันก็มีวิถีชีวิตที่ต่างกับบ้านเรา แบบบางทีก็แบบ อุ๊ย ดูแบบเจริญมาก บางทีก็ดูแบบ เอ่อ ก็ ก็พอ ๆ กับบ้านเรา ไรแบบเนี้ย อืม ก็จะแบบพอไปที่ที่เจริญ ก็จะมีมุมมองแบบ อุ๊ย แบบอยากให้บ้านเราแบบ เอ่อ แบบว่าทำได้แบบนี้บ้าง อะไรแบบเนี้ย
ถูกเลยครับ อืม ใช่ บ้านเรา ครับ อืม คือพัฒนา พัฒนาให้เหมือน เหมือน เหมือนประเทศเขาเนาะ
แบบอยาก ใช่ ๆ เออ อยากให้แบบลองเอาแบบ ไปดูงานที่อื่น แล้วลอง มาปรับใช้ดูว่า แบบ เอ่อ อะไรที่จะมีประโยชน์กับ เอ่อ ประชาชนเนาะ แบบ
<chuckles> ครับ
อืม มันก็ไม่ได้เอื้อแค่กับนายทุนอย่างเดียวอะ เพราะว่า
ครับ
หลาย ๆ อย่างมันก็ต้องมีประชาชนเดินคู่กันไปด้วย
อ่า อันนี้จริงเลยครับ เพราะว่า อ่า เศรษฐกิจก็ ก็ต้องดำเนินด้วยเนี่ยแหละ แหละครับ ประชากรในประเทศนะครับ
อืม ใช่ อืม อืม แล้วก็ เอ่อ ส รู้สึกว่าถ้าประชากรในประเทศอะ แบบว่าเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ ใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น คือเศรษฐกิจมันไปได้อีกนะ
ครับ อา ๆ ๆ ใช่เลยครับผม เห็นด้วย
มันก็จะแบบ อืม อืม เขาก็จะแบบว่า เออ เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นได้มากเพิ่มขึ้น เหมือนตอนที่ไปฮ่องกงที่บอกแบบว่า เคย เคยไปปั่นจักรยานที่ฮ่องกง แล้วก็รู้สึกว่า เออ มัน เขาแค่ปั่นจักรยานไปก็ได้ เขาไม่จำเป็นต้องแบบซื้อรถแพง ๆ เพื่อไป แต่ว่าสามารถปั่นจักรยานไปได้ รถเมล์ก็แบบ รถไม่ค่อยติดมาก อะไรแบบเนี้ย ก็รู้สึกว่า เออ มันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาแบบอยากไปใช้จ่ายอย่างอื่นมากขึ้น
ครับ ครับ ครับ จริงนะ คือใช่เลยครับ แล้วเนี่ย แล้ว แล้วผมว่ายิ่งเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ คือมันยิ่ง สินค้ามันแพงมากขึ้น ทำให้คนแบบว่าจับจ่ายใช้สอย คือรอบคอบมากขึ้นนะครับ ทำให้เศรษฐกิจเรา คือน่าจะเรียกว่าหยุดชะงัก นะ <chuckles> ทำให้ไม่น่า ทำให้การท่องเที่ยวก็ซบเซาพอสมควรเลยนะ เพราะว่าถ้าเราดูบ้านเราเนี่ย การ พึ่งพา เขาพึ่งพา ท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนในประเทศนะครับ
อืม ไม่ ใช่ ๆ ก็แบบว่า อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ
ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ เพราะแบบเหมือนบางทีอะ ล แบบนั่งรถไฟแบบเนี้ย บางทีก็ไม่ค่อยสะดวกมาก ตั๋วเครื่องบินบางทีแพงมากขนาดที่ในประเทศอะ คนก็แบบ เฮ้ย อยากออกไปข้างนอกมากกว่าเนาะ เพราะมันแบบบางคนไม่เคยออกอะ เป็นเราถ้าเราเลือกครั้งแรกได้ ถ้าระหว่างภูเก็ตกับเวียดนามอะ เราก็คงเลือกไปเวียดนาม เพราะว่า เราไม่เคยแบบไปต่างประเทศ อะไรแบบเนี้ย
ครับ อืม ชู อ ครับ อือ ๆ อือ ๆ อืม คือ ไปเปิดประสบประการณ์ใหม่ ๆ ใช่ไหม? ต่างประเทศ คือแบบว่า ในประเทศเราแบบว่า อืม ก็ ก็เดิม ๆ อะครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ ก็เลยทำให้แบบ
แล้วค่าตั๋วเท่ากัน <chuckles> เออ ๆ ใช่ ใช่ อืม
อยากจะออกไปเปิดโลก เปิด ก เปิดโลกทัศน์ ภายนอกมากกว่านะครับ อืม แล้ว แล้วก็ตอนนี้ คือแบบว่ายิ่งดูแบบพวก อ่า ยูทูบเบอร์ พาไปทงไปเที่ยวตรงนี้ มันทำให้เราแบบ เอ่อ น่าสนใจมากเลยนะ ถ้าเราไปในประเทศเนี้ย คือ อืม
ใช่ ๆ เรารู้สึกว่า ค่ะ ใช่ไหม? มันแบบ เออ ใช่ เราแบบ ทำให้เราอยากไป ชอบ มีรายการที่ชอบดูแบบ เออ เขาก็ชอบพาไปทริปต่างประเทศ แล้วก็แบบ เออ แซ่บ รู้สึกแบบสร้างแรงบันดาลใจอยากไป บ ด้วย
ใช่ ใช่เลยครับ อันนี้จริง ถ้ามีโอกาส มี ก กำลังทรัพย์มากพอ ก็อยากจะไปนะ ไปกับเขามั่ง <chuckles>
ใช่ ๆ อันนี้ ก็คือแบบโชคดีค่ะ แบบว่า เวลาแบบไปเที่ยว แฟนชอบเที่ยวเหมือนกันทุก ๆ ที่ที่ไป ก็คือจะไปกับแฟน ก็เลยแบบ เออ มัน 2 คนไม่ต้องรอคนอื่น <chuckles> ไม่ต้องรอเพื่อน เพราะแบบว่า อ
อ๋อ ว้าว ดีเลยครับผม ถ้าแบบ ใช่ ถ้า ถ้ามี ถ้ามีคู่ชีวิตที่แบบว่าชอบเที่ยวด้วยกันเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบคลิกมากเลยเนาะ อืม
ใช่ ๆ เออ ใช่ ทุกคน ก็จะแบบว่า อุ๊ย! ไปเที่ยวบ่อยจัง แต่แบบว่า คือเหมือนมัน คือความ ความที่ ความคิดตรงกันทั้งคู่แบบ เออ อยากไปเที่ยว แบบ เออ บาง บางทีก็คือแบบ อยากแบบไปดู อยากไปกินอาหาร อะไรแบบเนี้ย
ครับ <chuckles> อา ครับ
อืม ก็แบบว่าไม่
ดีเลยครับผม คือถ้า นั่นแหละครับ คือได้คู่ คู่ชีวิตดีแบบคลิกกับเราเนี่ย ก็ ก็ถือว่า ถูกแจ็กพอตแล้วนะ อืม ไปเที่ยว ไปหาอะไรแปลกใหม่ ไปกินอะไรแบบอาหารดี ๆ อาหารแบบรสชาติที่แบบไม่เคยกิน อะไรอย่างงี้นะ ก็ทำให้เรามีความสุข อืม
ค่ะ ใช่ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ คือบาง ค่ะ คือบางทีรอเพื่อนอย่างเงี้ย เพื่อนอาจจะแบบ เวลาไม่ตรงกัน ไง แบบว่าคนนี้ทำงานตรงนั้น คนนั้นทำงานตรงนี้ ก็จะแบบว่า มันก็จะมีแบบ เดี๋ยวก่อนทริป <chuckles> ก็คือยังไม่ได้ไป
ครับ อะฮะ
อืม
ครับ เข้าใจเลยครับผม อืม ก็ถ้ามี
อืม เออ แต่ปกติชอบไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมคะ? หรือว่าไปกับเพื่อน? อืม
ใช่ ๆ ครับ ปกติชอบ ชอบออกไปเที่ยวคนเดียวมากกว่า คือมันสะดวกในการตัดสินใจด้วยล่ะครับผม
อืม ใช่ ๆ อืม ใช่ค่ะ เห็นด้วย ถ้าไม่ต้องรอใครอะเนาะ มันก็แบบ ถ้าไปคนเดียวได้ ไปดีกว่า อืม
<chuckles> ใช่ ใช่ คือ แต่ว่าเราต้องทำการบ้านให้แบบว่ารอบคอบมากที่สุดนะ ถ้าเราไป คนเดียว เนี่ยครับ อืม ครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับ วันนี้ได้มาแชร์เทคนิค ที่น่าสนใจมากครับ สวัสดีครับ
อืม ใช่ ๆ ค่ะ ยัง วัน ค่ะ ข ขอบคุณเหมือนกันค่ะ